Pengen minta saran dong. Ini ada masalah nih sebenarnya. Jadi di kantor, di tempat kerja itu, itu setiap bulan kita ada, peluncuran produk baru gitu. Kebetulan kan saya ini kerja di perusahaan F&B gitu kan, food and beverage jadi, setiap bulan itu ada peluncuran produk tuh, baik minuman atau makanan. Cuma
Iya. Iya.
3 bulan terakhir itu, target yang ditetapkan dalam setiap bulan itu, enggak pernah tercapai gitu Kak, makanya
Oh.
jadi agak pesimis juga nih, untuk bulan berikutnya kan. Karena kan pasti bulan depan itu bakal ada peluncuran product baru lagi gitu. Dan itu yang bikin kayak, waduh, ini kayaknya bakal gagal lagi deh bulan depan nggak nggak capai target lagi nih, kayak gitu. Nah itu dia masalahnya Kak, dan karena masalah itu jadi pesimis, merasa gagal. Iya kan karena respon dari konsumen, respon dari pelanggan, itu
Oke. Ah.
kurang gitu dari target, ada sih responnya cuma nggak sesuai target kan. Nah itu tuh yang merasa kita merasa saya merasa gagal di situnya, Kak. Mhm.
Gagal, oke, oke ya sih kayak gitu. Sebenarnya aku paham gitu ya apa yang kamu rasakan, apalagi kayak targetnya itu tidak tercapai, pastikan ada kayak rasa kecewa gitu ya Kak ya, terus kayak merasa kayak, apa ya, kayak ada trauma lah ya, takut gitu hal itu bakal terulang lagi apalagi seperti yang kamu bilang tadi, kayak udah 3 bulan berturut-turut gitu ya, pasti ini ada yang salah pasti gitukan. Nah, eee, sebenarnya wajar juga gitu ya, kalau mungkin kamu kayak lagi pesimis juga, eee, untuk ke target selanjutnya, karena mungkin kamu masih ada kayak trauma yang sebelumnya gitu ya. tapi, m mhm benar. Tapi, mungkin, eee, sebelum aku kasih saran ya, mungkin ada nggak sih, kayak ...gitu ya mungkin, eee, pernah dievaluasi atau apa gitu. Yang akhirnya tahu nih, sebenarnya penyebabnya itu apa gitu?
Iya iya betul. Iya kayak trauma Kak, betul. Kebetulan kan di kantor itu tugas saya sebagai, manajer marketing gitu kan, dan eee, di internal divisi setiap akhir bulan itu kita ada kayak semacam evaluasi gitu Kak, evaluasi untuk melihat pencapaian kerja selama 1 bulan sebelumnya. Terus merencanakan bulan depan, kayak gitu kan. Nah itu di setiap evaluasi, kita nyari tuh apa masalahnya. Cuma, dari apa yang disampaikan rekan-rekan di divisi marketing itu, apa ya, alasan yang mereka sampaikan itu menurut saya, kayak ini, kayak copy-paste dari bulan-bulan sebelumnya Kak. Jadi copy-paste bulan sebelumnya, masalah mereka munculkan itu lagi itu lagi. Jadi pendekatan yang kita lakukan ya itu-itu juga tuh. Nah, akhirnya hasil yang kita peroleh, ya enggak jauh-jauh dari situ juga masalahnya kayak gitu Kak.
Oke, iya iya, paham paham. Oke aku paham sih ya gimana situasi kamu saat ini, apalagi ini kan termasuk, eee, kerja tim ya. Jadi mungkin kayak semua orang kan pasti punya andil tuh ya istilahnya de eee, terhadap keberhasilan product ini. Tapi yang kamu nilai kan kayaknya, eee, tim ini kayaknya cuma istilahnya, eee, copy-paste aja gitu ya, maksudnya evaluasinya dari bulan yang lalu yang lalu gitu, jadi nggak ada mungkin hal baru gitu. Oke, ya aku paham sih, gimana kamu sampai bingung nih kenapa kok nggak ada perubahan, kayak gitu. Nah tapi kalau aku boleh tanya lagi nih ya, eee, tapi s kamu nih pernah nggak istilahnya kayak benar-benar mengumpulkan tim, dan memang membicarakan ini tuh secara mendalam gitu bahwa kamu ngerasa, ini tuh kayak template ya, kayak template yang bulan lalu gitu loh, ba kamu jujur gitu kayak template gitu? Nah apakah ini memang benar kejadian seperti ini nih di lapangan, ataukah memang, eee, karena mereka aja gitu ya, istilahnya kayak bingung harus me melaporkan atau mengevaluasinya seperti apa gitu.
Betul sih. Iya, seperti itu Kak. Iya, iya sih. Iya pernah sih, pernah sih yang, seperti itu Kak. Malah kita pernah ini, memang ambil tempat yang, eee, di kantor gitu kan kita siapkan tempat khusus untuk bicarakan hal ini kan, masalahnya kan kalau misalkan kita meeting di level, apa ya, manajemen, itu kan ini pasti bakal diangkat terus kan, ini pencapaian selama 3 bulan terakhir itu saya jadi babak belur tuh, kalau lagi meeting Kak, jadi luar biasa betul kan jadinya. Nah, karena itu, kita adakan sesi khusus untuk bahas itu kan, kita saya panggil semua tuh rekan-rekan di divisi marketing ya kan, orang-orang yang terkait kayak gitu kan, nah kita bahas. Cuma, eee, selain masalah yang kayak itu-itu aja, kalau saya lihat sih, apa ya, teman-teman di divisi marketing itu, rasanya kayak, ada yang aneh gitu.
Udah pernah belum? Mhm. Iya. Ah, iya benar Kak. <chuckles> Iya benar. Mhm, kayak gimana tuh maksudnya Kak?
Aneh maksudnya mereka kalau misalkan, semangat kerja itu bakal totalitas ya kan?
Iya.
Cuma yang saya lihat, mereka kerja itu kayak, ya, seadanya aja gitu. Yang penting kewajiban selesai mereka udah kayak gitu, jadi nggak ada kayak totalitas kerja, nggak ada ide full untuk memecahkan masalah ini nggak ada, saya lihat, kayak itu mungkin masalahnya kali ya?
Oke iya iya aku paham sih ya. Jadi selama ini Kakak tuh udah kayak berusaha ya. Istilahnya menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi ini ya Kak ya, jadi udah ada usaha untuk mengumpulkan mereka kayak gitu, mencari, eee, benar-benar gitu ya masalah apa sih, sehingga peluncuran produk ini kok kayak gagal berturut-turut kayak gitu ya kan. Namun mungkin, eee, responnya yang kayak mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi Kakak ya, respon dari tim kayak gitu. Nah heeh, tapi sebenarnya aku mengapresiasi sih Kak gitu, kinerja kamu soalnya kan kamu udah berusaha gitu ya, itu adalah salah satu hal bagus sih hal maju juga, yang itu 1 langkah lebih maju untuk mencapai suatu penyelesaian dari masalah yang sedang, kamu hadapi. Cuma mungkin, eee, kalau aku boleh saran nih ya Kak ya. Eee, apa yang kamu lakukan tuh sebenarnya udah benar sih ya Kak ya. Cuma pernah nggak sih Kak kamu kayak mencoba untuk, eee, membuat kayak pendekatan enggak secara tim sih ya, tapi pendekatan secara pribadi, gitu. Mungkin kan ada gitu ya salah satu dari, eee, apa namanya, dari salah satu tim marketing itu yang memang kayak kelihatan banget gitu ya, eee, kerjanya bagus gitu ya, dia termasuk orang yang bagus lah ya istilahnya kayak jujur gitu, untuk kamu tanyain gitu, jadi keadaan sebenarnya tuh gimana sih sehingga mungkin eee, 3 bulan berturut-turut ini bisa kayak, apa namanya, eee, gagal kayak gitu, soalnya mungkin kalau menurut aku, ketika langsung eee, langsung satu tim kayak gitu ya ketika mungkin yang satu jawabnya ini, biasanya yang lain pun kayak, eee, sungkan gitu ya mau mengungkapkan pendapatnya kayak gitu, tapi kalau mungkin secara personal kayak gitu kan mungkin dia bisa lebih terbuka kayak gitu, kalau menurut Kakak gimana tuh?
Iya. Nah, kayak gitu, iya. Iya, enggak sesuai sih. Ya ya. Oh, pribadi? Oh gitu, ya ya. Nah itu dia, mhm. Iya sih. Iya secara personal mungkin itu kali ya yang kurang, karena, selama ini memang, saya berusaha bagaimana enggak terlalu mencampuri urusan pribadi mereka ya kan, enggak terlalu mengganggu waktu mereka saat di rumah. Nah, mungkin itu dia kali ya, jadi saya mungkin memang kurang secara personal dengan tim kali ya? Jadi, selama ini yang kalau misalkan kami ngumpul itu mungkin secara umum aja kali ya, ngebahas apa masalahnya, habis itu selesai udah selesai. Tapi yang secara personal memang kalau saya lihat mungkin memang masih kurang ya, jadi pendekatan secara individu kayak gitu ya, maksudnya Kak? Oh, oke. Jadi jadi nanti saya harus lebih, mmm, pendekatan ini ya secara individu ke ma ke setiap tim saya gitu ya Kak ya?
Iya benar. Iya, benar. Nah soalnya, eee Iya, kalau menurut aku sih gitu ya, kayak soalnya mungkin apa ya, aku rasa kalau kinerja tim itu biasanya kan, eee, apa namanya nggak, eee, semua orang gitu maksudnya bisa kayak berbicara jujur gitu ya tapi, kalau seumpamanya ditanya mungkin diajak ngobrol satu per satu itu mungkin bisa ya mereka itu kayak, mungkin mengungkapkan gitu.
Oh iya sih, betul. Ajak ajak ngobrolnya di agat ajak ngobrolnya di kantor, atau di luar kantor gitu Kak gimana ya?
Eee, kalau menurut aku, akan lebih bagus kalau ngobrolnya itu tetap di kantor ya Kak ya, karena ini kan masih masalah pekerjaan gitu. Cuma mungkin, cara Kakak untuk mengevaluasi ini enggak langsung secara tim gitu loh Kak, jadi mungkin, eee, mungkin ada pandangan gitu dari masing-masing individu kan pasti, apa namanya punya pandangan lah ya atau punya penilaian, kenapa nih produk ini sampai gagal 3 bulan nih berturut-turut, kenapa kok kita sampai mengalami hal seperti ini, gitu. Jadi enggak hanya template laporan yang sudah dibuat secara tim gitu ya, bisa jadi ada hal-hal yang belum, tergali gitu, dari masing-masing individu, gitu.
Oh di kantor aja? Iya, iya iya. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan respon mereka kurang bagus Kak? Pas saya ajak pas saya lakukan pendekatan personal mungkin ada respon yang kurang bagus itu gimana ya?
Eee, oke itu pasti mungkin ya Kak ya, karena, aku rasa setiap orang pasti responnya beda-beda. Ada yang mungkin langsung bisa terbuka, ada yang mungkin kayak responnya, ya kayak gimana ya, ya kurang bagus lah ya, kayak gitu. Tapi kalau menurut aku, Kakak kan ini istilahnya kayak profesional nih.
Nah, itu dia.
Profesional dalam pekerjaan gitu ya, jadi Kakak jelaskan, maksudnya gitu ya, kenapa kok, istilahnya aku sampai nanya secara pribadi seperti ini itu juga untuk istilahnya keberhasilan, untuk apa namanya, peluncuran product di bulan selanjutnya, atau apa, gitu Kak.
Oh, oke. Jadi kalau misalkan, anggaplah mereka responnya kurang bagus kayak gitu jadi, saya tetap melakukan pendekatan itu ya? Pendekatan personal mungkin dengan cara yang lebih akrab atau apa, santai gitu ya Kak ya?
Nah iya benar, jadi nggak yang terlalu kayak menghakimi gitu ya Kak ya, nggak terlalu yang menyalahkan, ini kenapa kok sampai gagal kayak gitu nggak sih. Cuma, ngobrol santai sambil Kakak itu bisa menggalilah ya sebenarnya, eee, masalahnya di mana sehingga mungkin bisa iya, sehingga Kakak bisa mengevaluasi lebih lanjut, dan bisa merencanakan nih rencana ke depannya karena udah tahu kan, mungkin ada beberapa hal yang miss gitu di laporan kelompok yang sudah di evaluasi tadi, gi gitu.
Nanya apa masalahnya ya? Oh iya sih. Jadi, ya mungkin itu memang perlu dilakukan ya masuk akal sih, nanti nanti saya coba deh. Terima kasih banyak ya Kak ya, sudah kasih saran. Mudah-mudahan eee, saran yang dikasih tadi bisa saya lakukan pendekatan personal ke tim, dan mudah-mudahan semuanya berjalan bagus lagi deh, balik lagi kayak seperti semula Kak, terima kasih banyak Kak ya, atas saran-sarannya.
Oke, iya, sama-sama, aku juga terima kasih nih Kakak udah mau percaya untuk cerita masalahnya ke aku. Dan semoga saran kecil dari aku ini bisa membantu, eee, penyelesaian masalah Kakak. Dan apabila bisa selesai aku juga ikut senang, kayak gitu Kak ya. Semangat Kak!
Oke Kak, iya.